Oui, en vrai heureusement parce que du coup, c'est un peu ce qui m'a permis de tenir finalement sur le long terme, heu, parce que, beh, avec le chômage forcément du coup après l'alternance ça aide. Heu, là j'essaie de travailler un peu tu sais, pour repousser un maximum le chômage parce que normalement ça se termine en mai, heu, sauf que du coup ça veut dire qu'il reste plus que 5 mois. Heu, donc, tu vois, ouais, c'est assez, hem, assez compliqué de dire: «waouh, en fait, genre, pour que bientôt j'aurai plus de chômage». Tu vois?
Ouais, ouais, tout à fait, mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Bah oui, je comprends. Ouais, ouais, ouais, je comp je comprends. C'est vrai que c'est c'est stressant. Hem, est-ce que, hem, ils t'ont proposé un petit peu de de voir avec toi, heu heu, te tes tes candidatures, en fait, la façon dont dont tu les proposes, heu, le, heu, la façon dont tu es dont tu es monter ton ton CV, les choses comme ça, pour voir, heu, si si ça pêcherait un petit peu de ce côté-là?
Ouais, en fait, j'ai eu un accompagnement de France Travail, j'ai eu un accompagnement de d'un prestataire de l'emploi du coup Axis et Proche Emploi, Donc heu, vraiment 3- 3 organismes qui ont essayé d'œuvrer pour que je puisse avoir un travail, donc formation, heu, tu vois, remise, heu heu, à jour du CV, heu heu, comment faire des lettres de motivation, vraiment plein, plein, plein de formations à fond, hein, ça y a pas de problème. Par contre, pour me trouver un emploi, il y a personne. C'est à dire que vraiment pour le coup, même ma conseillère du coup, Axis m'a dit clairement quand on était ensemble, heu, beh du coup mon nom de famille, monsieur voilà, «Je ne sais plus quoi faire pour vous». C'est à dire que tu imagines, genre tu es là, ça fait 1 an que tu cherches un travail et cetera
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. Oui, c'est désolant, c'est c'est pas ça qui va te donner la pêche, hein, mmh mh.
et tu as tu as la un prestataire d'emploi qui est censé du coup en vrai son métier, c'est de trouver un travail aux gens, heu, qui qui vient me dire: «Je ne sais plus quoi faire». Tu, heu enfin franchement, tu imagines genre à quel point, c'est c'est horrible d'entendre ça?
Mouais. Heu, oui je je vois, je comprends que ce soit déprimant pour toi et que tu tu commences un petit peu à à à perdre, heu, à perdre espoir, à perdre courage. Heu, mais bon, je pense qu'il y a pas de raison. Heu, peut-être, hem, est-ce que ce qui serait intéressant, heu, je je trouve, ce serait de comprendre, heu heu, pourquoi, heu, pourquoi tu es pas convoqué à à des entretiens? Heu, il faudrait que que chez, heu, chez France Travail, ou alors peut-être que tu trouve, heu heu, des, mmh, heu, que tu tu prennes contact avec, heu, des des recruteurs, heu, pour essayer de, mmh, de savoir, en fait, qu'est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui qui pêche, en fait, dans tes dans tes candidatures? Heu, qui fait que, mmh, beh, que tu es pas convoqué aux entretiens, parce que le fait que tu es jamais travaillé, bon, ça peut expliquer, heu, quelques quelques refus, mais enfin, heu, autant c'est ça semble, heu, ça semble tout de même, heu, tout de même étonnant. Est-ce que hem, quand quand tu reçois les retours, heu, négatifs, il y a des explications?
Ah ouais.

Heu, alors c'est vrai que j'habite à la campagne, mais autour de moi il y a quand même, heu heu, des enfin tu vois, il y a il y a une ville, heu, quand même, heu, assez grande, il y a une métropole qui est à 50 minutes de de de chez moi, tu vois? Où je pourrais peut-être déménager pour aller travailler, mais heu, tu vois je me dis enfin quand même genre 400 candidatures, heu, que des retours négatifs, pas d'entretien
Ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est c'est énorme et en fait, heu, ouais les les retours sont, heu, comment dire, tu tu as tu es allée quand même jusqu'à des entretiens, par exemple, ou est-ce que tu as des des retours négatifs d'emblée?
Ouais, non j'ai que des retours négatifs d'emblée et c'est c'est vraiment difficile parce que, bah, je me dis: «Voilà mon profil est bien pour autant». Tu vois? Enfin je pense qu'on
D'accord. Au vue. Bah oui, oui, puis tu te sens compétent, heu
Bah c'est ça et on laisse pers enfin on laisse pas un alternant devenir manager d'équipe et gérer une équipe, heu, si il est pas compétent, tu vois? C'est que derrière enfin c'est que mon entreprise nous faisait confiance, en plus, ça s'est bien passé. <chuckles> Tiens donc je me dis: «Enfin j'ai les compétences pour le faire mais juste en fait j'ai pas les opportunités» tu vois? Et aujourd'hui je sais qu'on me refuse parce que ça fait 1 an que je fais rien, mais en fait, je fais rien parce qu'on m'a refusé, tu vois?
Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Ah oui, donc ça te stresse d'autant plus là mmh mh.
Bah ouais c'est ça et puis je me dis c'est c'est pas légitime comme re raison de refus, tu vois? C'est de leur f enfin désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu de leur faute finalement parce que genre moi je demandais que à être employé, je demandais que à pouvoir travailler, j'ai pas fait rien parce que je le voulais tu vois? C'est parce que du coup, heu, on voulait pas de moi et du coup, bah.
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, bien entendu. Bah la boîte dans laquelle tu as fait ton ton alternance, là, il y avait pas de possibilité chez eux, je suppose?